Ya son zamanlarda kendimle ilgili fark ettiğim bir şey var. Eee, insanlara "hayır" diyemiyorum. Yani "hayır" dediğim zamanlar oluyor ama böyle 2. 3. ısrarda, eee, eee, şey yapıyorum, hemen esniyorum ve "evet" diyorum. Dolayısıyla burada şey sorunu da var hep bence hem "hayır" diyememe hem de sınır koyamama. Yani, bu karşımdaki insanların da bu kadar ısrarcı olması da çok, ııı, beni biraz rahatsız ediyor. Çünkü ben istemiyorsam şey gibi, yani, hani, benim bu istemediğim şeye, eee, saygı duyulmuyor gibi geliyor; yani, hani, eee, şey sınırımı çizemiyorum. Onlar da sınırımı çok kolay bir şekilde ihlal edebiliyorlar ama benim bunu bir şekilde değiştirmem gerekiyor çünkü hep bu tip insanlarla karşılaşmaktan gerçekten, eee, çok yoruldum. Yani, bu bazen beni zor durumlara sokabiliyor; yani, bu, eee, sınır belirleyememe durumu, "hayır" diyememe durumu. Kendimi istemediğim koşullar içerisinde bulabiliyorum.
Hı hı. Tabii. Anladım. Hı hı. Olabilir.
Eee, kızıyorum da kendime aslında. Bu nedenle böyle küçük adımlarla aslında böyle şey yapabilmek istiyorum; yani, hani, "hayır" diyebilmek, yavaş yavaş bunu öğrenebilmek istiyorum. Bu nedenle seninle konuşmak istedim, yani, sence ben bunu öğrenebilir miyim yoksa, işte, bu benim çünkü küçüklüğümden beri getirdiğim bir otomatik davranış gibi, yani, davranış kalıbı olduğu için, eee, değiştirmek çok mu zordur? Ne dersin?
Evet. Ya, öncelikle benimle bunu paylaştığın için çok teşekkür ederim. Çünkü bu biraz, eee, kişinin kendisinin farkına varması, iii, bunu değiştirmek istemesi oldukça zorlayıcı bir süreç olabilir ve, eee, bunu paylaşmak da eminim biraz zorlayıcı olabilir bu konuyla ilgili, ııı, ama umuyorum ki birlikte bunun üzerinden eee, üstesinden gelebiliriz, güzel çözümler bulabiliriz. Eee, ve şunu da söylemek istiyorum, az önce, eee, bunu değiştirebilir miyim diye sormuştun. Tabii ki de değiştirmek mümkün ve bunun hepsi eee, bunların hepsi senin elinde. Eğer istersen çok da güzel, eee, her şey değişebilir. Eee, öncelikle bazı istemediğin şeylerle ilgili, mesela, arkadaşların çok ısrar ettiğinde "hayır"ının "evet"e döndüğünden bahsettin. E, bunun dışında biraz sınırdı da, eee, hatta sonrasında kendine kızdığından bahsettin ama özellikle, eee, şeyi biraz daha iyi anlamak isterim, mümkünse. Eee, hangi durumlarda arkadaşların sık sık, eee, sana baskı kuruyor ve sen, eee, "hayır"ını "evet"e döndürmek zorunda hissediyorsun?
Evet. Umarım. I hı. İnşallah. Evet. Hı hı. Yani, bu, ooo, mesela, işte, dışarı çağı dışarı çağırmadan ziyade ben, hani, gelmeyeceğim dediğimde o kadar ısrar edilmiyor da, yani, mesela diyelim ki, eee, biz şöyle bir örnek olmuştu. Iıı, bir yere gitmiştik, böyle, bir dışarıda kafe gibi bir yere gitmiştik. Orada arkadaşım başka bir arkadaşını gördü ve benim de eve gitmem gerekiyor. Hatta çünkü ben oraya başka bir arkadaşımı daha getirmiştim, yani, 4 kişi olduğumuzu düşün. 3 kişi gidiyoruz. Sonradan bu benim, eee, kız arkadaşım orada bir arkadaşını görüyor ve biz 4 kişi oluyoruz ama ben, yani, getirdiğim arkadaşımı normalde ona söz verdim, eve gideceğiz beraber, yani, böyle bir sözüm var ama bu orada arkadaşını gören kız arkadaşım diyor ki işte bu, ııı, "Hadi gel" işte, adı Mehmet olsun, "Mehmet'i eve bırakalım." Diyorum ki, "Ben gelemem, hani, işte, arkadaşımı eve bırakacağım." "Ya, ne olacak ki gelsen, işte, beni mi kırıyorsun ama olmaz böyle, niye gelmiyorsun?" Hani, benim orada zaten yapmam gereken bir şey var, yani, hani, benim arkadaşıma sözüm var, ben onu bırakmam gerekiyor, beraber eve gideceğiz diye konuştuk. Eee, sen bana ısrar ediyor, yani, hayır, ik iki kere falan "hayır" dedim, "hayır gelemem," dedim. Hâlâ diyor ki, işte, ya, olacak gelsen, beni mi kırıyorsun, bak üstü yok, kalbimi kırıyorsun şeklinde. Ben ot öteki insanı bırakıp, yani, Mehmet'i bırakıp gittim onun arkadaşını eve bırakmasına şey yaptım. Öteki çocuk da bozuldu tabii ki, yani, gerçekten. Ona da ayıp oldu. Eee, böyle bir durum, yani, mesela. Ben "hayır" diyemediğim için kendimi zor bir duruma sokmuş oldum öteki arkadaşım gözünde.
Hı hı. Tamam. Anladım. Tamam. Evet. Anladım. Tabii. Anladım. Eee, yani bu gerçekten de arada bırakan bir durum hâline gelmiş ve, eee, tam olarak, eee, hayırının da arkasında duramamanın aslında sebebini çok iyi anladım. Çünkü arkadaşın aslında bir noktada, eee, gerçekten, eee, bir baskı oluşturmuş gibi gözüküyor üzerinde ve biraz da böyle, eee, manipüle eder bir tavırda, eee, yaklaşmış sanki olaya. Eee, özellikle de, işte, "Beni mi kırıyorsun?" gibi biraz daha duygusal manipüleye de açık bir hâle getirmiş durumu. Eee, dolayısıyla, eee, burada kendine bence, eee, kızmaman gerekli. Çünkü belki de ilk defa böyle bir şeyle karşılaştın ve, eee, sonuçta karşındaki arkadaşın sevdiğin, belki güvendiğin, eee, belki arkadaşlığından çok hoşlandığın biri olduğu için belki onu kaybetme korkun tetiklendi, belki, eee, onu kırmaya değmeyeceğini düşündün ve, eee, böyle bir karar almış olabilirsin ve bazı kararlar esneyebilir. Eee, ama bir daha böyle bir şey olursa, eee, ya da mesela o an diyelim ki, eee, arkadaşına açık açık, eee, gerekçeleri söyledikten sonra, ki olayda da zaten söylemişsin, eee, net bir şekilde bunu istemediğini söyledikten de sonra, "Hayır, istemiyorum." dedikten sonra sence ne olurdu?
Evet. Doğru söylüyorsun. Hı hı. Evet. Evet. Evet. Evet. Hı hı. Yani, büyük ihtimalle o bana bozulurdu çünkü öyle öyle bir t eee, tarzı var. Yani daha önce ben bunu, uuu, yaptığımı hatırlamıyorum ama, böyle, o şeyi aldım, yani, izlenimi aldım. Gerçekten, hani, şey: "Beni mi kırıyorsun? Ya, bak üzüleceğim ama." bilmem ne tarzı gerçekten, eee, bir kere bana orada hiç şeye saygı duymuyor, yani, bak, ben öteki insana söz verdim, hani, benim onunla gitmem gerekiyor kısmını da açıklamama rağmen, hani, bana böyle bir şey yapıyor. Dolayısıyla büyük ihtimalle o bozulacak orada bana, yani, ben çünkü onun bana ilk defa yaptığı bir şey değil ve bu tip insanlarla da karşılaşıyorum gerçekte. Hani, arkadaşım dediğim için, değer verdiğim için mesela, eee, şey yapamıyorum, yani, kıramıyorum. O yüzden mesela ötekini kırmış olmam, ııı, çok, ııı, hoş değil. O da sonuçta benim bir arkadaşım ama ö tek taraflı çok duygusal s bir sömürü yapınca tabii, orada ben suçluluk hissettiğim için: "Evet.", diyorum, "Tamam, geleyim o zaman." hani, bir dediğin gibi, bir manipüle var yani orada. Ya, başka örnek vereyim. Mesela, işte, benim doğum günüm, arkadaşım beni ziyarete geliyor doğum günüm diye. Evdeyim, hastayım, yatıyorum. O yüzden zaten dışarı çıkamamışım. Hani, "Geleyim.", diyor, işte, "Doğum gününü kutlamış olurum." İyi, geliyor falan. Hastayım ı zaten, o da ayrı bir olay. Bana erkek arkadaşıyla yaşadığı problemleri anlatıyor, yani, ve 4-5 saat boyunca anlatıyor, yani, öyle söyleyeyim. Bu benim doğum günüm, yani. E, ben de dinliyorum. Ya, bir delif desene "Arkadaşım, hani, ben bak, gerçekten çok hastayım, hani, başım falan ağrıyor benim, bed benim doğum günüm, hani, bu kadar negatif bir şey dinlemek istemiyorum. Bak, sonra dinleyeyim, hani, şu an gerçekten hiç hâlim yok." diyebilirim aslında. Yo, demiyorum. Ben orada bütün gün 4-5 saat doğum günümde ve hastayken onun erkek arkadaşını dinledim ve en sonunda bana şey dedi, "Ya, kusura bakma. Senin de doğum gününde böyle anlattım ama." Yani, artık anlatmışsın bitmiş, yani, hani, niye kusura bakma diyorsun ki?
Hı hı. Anladım. Hı hı. Tabii. Evet. Anladım. Hı hı. Hadi ya. Evet. Yani o da belki bu durumda kendi hatasını farkına varıp, eee, durumu toparlamaya çalışmış da olabilir ama, eee, senin de dediğin gibi iş işten biraz geçmiş. Sonuçta orada saatler geçmiş, eee, ve belki de böyle bir durumda, eee, şöyle yaklaşmaya ne dersin, senin için uygun olur mu? Eee, diyelim ki arkadaşın geldi doğum gününü kutlamak için ve, eee, sana dertlerinden tam, böyle, b bahsetmeye başladığı noktada şey diyebilirsin, "Ya biliyorsun çok hastayım, eee, doğum günümde de şimdi doktora gideceğim." ya da, işte, eee, "Eşim, partnerim ya da, işte, arkadaşım, eee, çocuğum," kim olursa "bana ilaç getirecek birazdan, eee, ya da, işte, eee, ilacımı içip toparlanmam lazım, eee, dışarı çıkacağız, bir plan program yaptık doğum günüm olduğu için." gibi böyle, eee, karşı tarafı kırmadan, rencide etmeden, olayın, böyle, eee, durumun altını böyle fosforlu kalemle çizer gibi vurgu yaparsan sence ne olur?
Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Ya, aslında hiçbir şey olmaz bence. Bunu yapabilmeyi gerçekten çok istiyorum çünkü hani, tabii ki dinlerim derdini. E, niye dinlemeyeyim, eee, ama, ııı, sonuçta, hani, arkadaşlık bunu gerektirir ama orada özel bir durum var. Hem hastayım hem doğum günüm. Doğum günümde niy bu kadar dert dinlemek istemiyorum. Bunu tabii ki senin dediğin şekilde söylesem, ııı, anlayacaktır. Yani bozulacaksa da bozulabilir. Eee, hani, bunun için benimle konuşmayacaksa da konuşmasın. Eee, çünkü gerçekten, hani, eee, şey, burada bir anlaşılmayacak bir durum yok ama, işte, kırılır gibi, hani, böyle bir şey var bende s, ooo, "Ya kırar kırarsam, işte, ya üzülürse ya, işte, benle konuşmazsa?" falan. Mantıklı düşününce diyorum ki, "Zaten, hani, konuşmaması böyle bir insanın eğer bu yüzden bana tavır alacaksa daha iyi, daha sağlıklı senin açından." diyorum. Ama olay pratiğe gelince senin dediğin gibi, eee, işte diyebilmeyi çok istiyorum gerçekten.
Hı hı. Doğru. Hı hı. Yani Anladım. Evet. Anladım. Eee, tabii, bir anda, böyle, hayır demek kolay olmayabilir, net bir sınır çizmek oldukça zorlayıcı olabilir. Eee, ama sen aslında durumu çok güzel, eee, anlatabiliyorsun, çok da güzel farkındasın. Hatta kaybetmeyip de yer yer göze aldığın noktalar olmuş ki bazen bu kadar da yoğun şeylerden sonra bunları hissetmen de çok normal. E, böyle bir durumda aslında şunu da kendine sıkça hatırlatabilirsin. Evet, tabii ki kabalaşmanın, karşı tarafın kalbini kırmanın, eee, çok da bir manası olmayabilir bu tarz durumlarda. İşi böyle, kavgaya döndürmekten de ziyade, hani, böyle, yaparsın demiyorum, lütfen yanlış anlama beni. Eee, özellikle, hani, kendi hislerini ön plana çıkaran konuşmalar yapabilirsin. Çünkü sen karşı tarafı kırmamaya çalıştıkça belki de kendini kırıyorsun. O an yapmak istemediğin bir şeyi, sırf bir karşındaki kişi, eee, yapmak istiyor diye ayak uyduruyorsun. Evet, bazı şeylerde belki bunu tolere edebilirsin ama bazı durumlar, yani, seni rahatsız eden noktalara geldiğinde bu toleransı göstermene belki de gerek yoktur. Yani, eee, açık bir şekilde kendi hislerinden bahsedebilirsin de eğer bu senin için uygunsa. Yani, yaptığın şeylerin, eee, seni ne kadar üzdüğünden bahsedebilirsin. Şey gibi değil. Eee, sen bunu yaptığında ben, işte, böyle hissettim. Yine söylüyorum; böyle yaparsın gibi değil de bazen, hani, eee, hisler bir anda içimizden çıkabilir ve, eee, farkında olmadan suçlayıcı bir dile geçilebilir. Eee, dolayısıyla bunun yerine, eee, ben böyle hissediyorum. B bu şekilde ilerlemezsek daha iyi olur çünkü ben kendimi işte çok mutsuz hissediyorum ya da her neyse duyguların gibi gibi, eee, çoğaltılarak bir sürü örnek sunulabilir. Bu şekilde ilerlersen sence nasıl olur? Yapabilir misin? Yapmak ister misin?
Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Tabii. Hı. I. Hı hı. Ya, tabii ki yapmayı çok isterim. Çünkü senin dediğin gibi aslında sen dili değil de ben diliyle, hani, sadece kendim, eee, hislerime odaklı şekilde bir açıklama yaparsam, yani, karşı tarafın da bunu anlayacağını düşünüyorum. Tabii ki, eee, yani, hani, eee, anlamayacak insanlar da olabilir, bilemiyorum. Yani, sonuçta o kişinin karakterine bağlı ama zaten bunu anlamayıp benimle zaten dediğim gibi mesafe koyacaksa evet, buyursun koysun. Dü çok, uuu, sağlıklı bir ilişki olmayacağı anlamına gelir ve bunu yapabilirsem zaten bu sürekli beni manipüle etmeye çalışan, işte, duygu sömürüsü yapan insanlardan da kendimi korum korumuş olacağım gerçekten. Çünkü hayır diyemedikçe, eee, hep böyle, beni manipüle edebilecek insanları buluyorum ben. Çünkü her insan, ııı, iyi niyetli olmayabiliyor. Senin zayıf noktanı görüp ordan ilerleyebiliyor. Bu nedenle de, hani, eee, çok iyi olur benim açımdan, eee, kendimi koruma adına. Çok teşekkür ederim beni dinlediğin için. Gerçekten, eee, çok iyi geldi bu konuşma ve verdiğin tavsiye yani, ben dilini konuşmak çok mantıklı. Karşı taraf da anlayacaktır diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ederim.
Evet. Tabii. Doğru. Hı hı. Tabii. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ki gerçekten umarım öyle olur. Görüşmek üzere.
Görüşürüz, hoşça kal.